Evet, 4-5 dört beş tane kızlı erkekli bir arkadaş grubumuz vardı. Bir de hafiften yağmur yağıyordu.
Evet. Hımm.
Herkes, yani, ona rağmen konserdeki kişi sayısında azalma olmadı ve mükemmel bir andı. Herkes çılgınlar gibi dans ediyordu. Bazılarında konfeti vardı, konfeti saçıyordu etrafa. Birisi su saçıyordu, birileri ıslanıyordu. <chuckles> Gerçekten çok, eee, çok iyi bir andı.
Hımm, ne kadar eğlenceli. <chuckles> Peki. Harika, peki, mesela, a eee, senin için unutulmaz olan kısmı neydi, hani, eğlenme, müzik, konfetiler dışında, eee, biri arkadaşlarınla da bir şey mi yaşadın? Hani, böyle daha unutamayacağın?
Beni Arkadaşlarımla bir şey yaşadım. Onun haricinde şaşırdığım anlar da oldu, coştuğumuz anlar da oldu. Çünkü tanımadığım birisi geliyor sana mesela omuz atıyor kan kanka gibisin yani, z deli gibi dans ediyorsun, ama adamı bir daha belki hayatında görmeyeceksin ya da kızı bir daha hayatında görmeyeceksin.
<chuckles> Hımm. <chuckles> Yani, aslında bir kolektif olarak bir yakınlaşma, herkes, eee, birbirine bir arkadaş vibe'ı vardı. Yani, bir tanımadığın birileriyle de olsa.
Tabii, tabii, tabii ki. Herkes böyle, sanki, askerlik arkadaşıymış gibi. A ha herkes aşırı rahat böyle takılma modunda
<chuckles>
Herkes sadece dans ediyor, eğlenmeye geliyor. Hiç kavga, gürültü, patırtı yok.
Çok eğlenceli aynen. Peki, mesela, eee, bu, eee, hatıra, hayatında bıraktığı büyük bir iz var mı? Hani, bundan sonra diğer konserlere bakışın değişti mi ya da ondaki kadar eğlenebildiğini düşünüyor musun?
Mükemmel bir ortamdı ya.